Ben, ouais. Et tu vois? Je me dis, hem, de présenter, heu, de présenter ce que moi je sais faire. J'ai pas la en plus, j'ai pas la science exacte, j'ai pas la science infuse. Je sais très bien, tu vois? Heu heu
Mmh mh. Après tes collègues s'attendent pas forcément à ce que, heu, à ce que tu sois parfaite, hein, heu heu, je pense que, heu, ils sont là ils sont là pour écouter ce que toi, tu as à leur présenter et puis, heu, ça ne t'empêche pas non plus, toi, d'apprendre des autres quelques points sur lesquels, heu, éventuellement, tu n'avais pas encore, heu heu, été exploré, quoi
Mmh, ouais, mais tu vois? Heu
parce qu'en réalité, tu as une expertise quand même.
Oui, tout à fait mais hem, connaissant, tu vois, certaines personnes, heu, travaillant avec, heu, tu sais? Tu peux enfin, déjà, tu sais très bien quelle personnalité ils ont, tu vois? Tu as ceux tu as les emmerdeurs, on va dire <laughs> et puis, tu as ceux qui vont avoir une écoute complètement passive, heu, parce qu'ils vont être, heu heu, en train de bosser à côté, ils vont être sur leur leur, heu, portable et tout donc ça, c'est ultra désagréable, voilà, heu, je vois, hein, dans les réunions, heu, quand ils quand ils font ça, heu, moi, déjà, ça m'énerve et puis surtout qu'ils peuvent après poser une question, qui a déjà eu la réponse, par exemple, heu, 10 minutes avant donc ça c'est un peu gonflant et puis, heu ouais, c'est ça, et puis après, tu vois, tu as tu as peur d'être jugée aussi sur, heu heu, ben, tu vois? Ta preu enfin, les 1res fois où tu n'es pas forcément super à l'aise à parler en en devant un groupe de personnes
Mmh mh. <laughs> Ouais, c'est ça. Ils sont pas là à cent pour cent, ouais, mmh mh, mmh. C'est ça, <sucks teeth> oui, oui, par le manque d'inattention, ouais. Ouais, tout à fait, ouais, complètement, ouais. Après, heu, une formation, heu, c'est pas, heu, c'est pas un examen que toi, tu passes, hein, heu heu, toutes les petites hésitations, heu, les moments de silence, heu <chuckles> et les micros erreurs, on va dire, heu, quasiment, en fait, les gens les remarquent même pas, en fait. Il y a que toi qui va y faire attention.
parce que c Ouais, c'est vrai.

Heu, en ce moment je vis, heu, un sentiment d'imposteur, heu, au au travail, heu, on m'a chargé, heu, du coup de, hem, de former, heu, les les salariés. Alors, on est, heu, eh, 125, heu, sur, heu, les outils bureautiques donc Word et Excel
Ah, d'accord. Ouais. Mmh mh. D'accord. Ce sont des outils que tu maîtrises déjà j'imagine quand même?
heu Ouais, ouais, ouais. C'est des choses que je maîtrise, déjà, heu, donc, heu, j'ai, heu, je suis assez autodidacte, heu, dessus, heu, j'aime bien farfouiller, heu, tu vois? De trouver ouais.
D'accord. Ouais, tu as appris par toi-même, heu, en par cur en étant curieuse, quoi?
Beh, ouais, c'est ça parce que hem, heu, moi, je, enfin, m et et c'est c'est des c'est 2 outils, heu, qui sont, heu, hem, tellement performants et qui ont tellement de potentiel, heu, qu'on ne connaît même pas tout le potentiel qu'on peut faire avec
Mmh. Ben, c'est sûr, ouais. Mmh mh, mmh.
et heu, j'aime bien, tu vois? D'aller aller voir, hem, heu, des des chaînes, heu, des chaînes YouTube où, heu, ils présentent, par exemple, tu vois? Les comment on fait un tableau croisé dynamique, comment on fait de la macro, des trucs comme ça et heu, moi, j'aime beaucoup
Mmh. Mmh. OK.
et heu, au travail, en fait, heu, ils nous ont fait passer, heu, des tests, heu, de niveau sur, heu, Word et Excel parce que, heu, il y en a beaucoup qui demandaient d'avoir des formations
D'accord et ils t'ont demandé à toi, du coup, de de faire le de faire la prof, quoi? <chuckles>
et heu Ben, non, en fait, alors Ouais, non, pas au début, en fait, donc, heu, tout le monde a passé, heu, le les tests et puis, heu, bah, les résultats des tests sont tombés donc c'était via un organisme extérieur, heu, à l'entreprise et heu, bah, moi, j'ai pas été heu, bah, en fait, c'était classé en 3 groupes, tu vois? Les débutants, les intermédiaires, heu et les avancés et en fait dans les, 2, heu, sur les 2 logiciels, du coup, heu, bah, je pouvais pas être en formation parce que j'étais la seule de mon niveau en expert.
Ouais. D'accord.

Oui, c'est vrai que ça, je fais pas du tout et hem, heu, c'est vrai qu'on en entend ouais, on en entend beaucoup plus souvent de parler de choses comme ça, justement, de, heu, pas de méditation, mais de, oui, comme tu dis, de la de la respiration, heu, tu sais, c'est, je crois, c'est cin pendant 5 minutes, tu fais 5 expirations sur 5 secondes expirations et tout. Mais c'est vrai que ouais, je pra
Mmh mh. Prendre le temps de se poser, quoi. Oui, voilà, oui, oui. Ça permet de rester concentré, de rester focus pour pouvoir aller droit au but et heu, tu as tu as un petit peu de temps, heu, à consacrer à à la préparation de cette formation, quand même, heu? Ils te ils te donnent des heures pour, heu, pour pouvoir préparer, heu, ton travail ou c'est à toi de t'organiser?
Bah, en fait, c'est sur mon temps personnel.
Ouais, d'accord.
Sur mon temps personnel et ce sera, r heu, sur la pause du midi, heu, en temps personnel, aussi, tu vois? Donc, soit pour moi, temps personnel et aussi pour les les salariés.
Ah oui, effectivement. D'accord. Bon.
Donc déjà, tu vois, heu, je sais que j'ai déjà eu des retours, heu, de personnes qui étaient hyper, heu, aller partants pour, heu, pour avoir cette formation-là et heu, qui ont, hem, heu, enfin, qui ont des réserves, heu, sur, heu, sur le le créneau horaire. Bah, sur le créneau horaire où ils se disent: «Bah, ouais, sur la pause déj», déjà, tu vois? Heu, c'est un moment quand même, heu, de détente, heu, tu en as qui rentrent chez eux et tu en as qui mangent sur place, heu, ged mouais.
Ouais. Sur la manière dont ça va être fait, quoi? Ouais, bah, oui, notamment, au fond Oui, oui, c'est certain. Complètement. Ça, c'est un autre problème, heu, interne, heu, à au fonctionnement de l'entreprise, en fait.
Donc, tu vois, ça peut mettre déjà un pas un climat désagréable, heu, enfin
Ou ouais, ouais, ouais. Une situation un peu ouais, je comprends, ouais. Ouais, ça ça met un un
Tu vois que les gens, ils viennent en disant: «Bah, ouais, bah super, normalement, je devais être en pause déj. Bon, bah, je viens», mais
Et finalement, je vais aller en formation Excel, quoi.
Ouais. <laughs> Ouais, ouais, je vais leur, heu, je vais leur balancer des formules, heu, super. <laughs>
Mmh mh. Bon, en tous les cas, ça, j Ouais. <chuckles> Bon, en tous les cas, ça n'enlève rien, heu, à ce que toi, tu connais du sujet, heu, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas un examen que tu passes, heu, tout ce qui, toi, te paraît un peu mal dit ou mal géré de ta part, il y a que toi qui le sais. Donc heu, je pense que, voilà, en allant droit au but, tu vas pout, tu tu vas arriver à à dépasser tout ça et hem et heu et eux vont peut-être même oublier qu'ils sont, heu, sur leur temps de pause pour faire ça. <chuckles>
Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, à moi de rendre ça, heu, vivant. <chuckles> Mmh.
Voilà, c'est ça. B oh, je je suis sûr que ça va bien se passer.